Bạn ơi, dạo này mình lướt điện thoại quá nhiều luôn á, và mình tự ý thức được cái việc đó nó khiến cho mình bị mất ngủ và hông thể đi vào giấc ngủ về đêm á bạn.
Ừm. Trời ơi! Căng dữ vậy ta? Nhưng mà khoan nha, có nghĩa là ở đây là bạn nhận ra được điều đó luôn hả? Ừm.
Đúng. Ừm. Đúng rồi, tại vì á hả, dạo gần đây á mình hồi trước thì hổng có, hồi trước mình bị cấm dùng TikTok. Nhưng mà dạo gần đây á, thì mình cần mua đồ, tại vì mình nghĩ là TikTok thì đang quá rẻ đi. Cái, ơ, mình muốn FOMO mua đồ, mình muốn coi live để mua đồ đó. Thì lúc đầu mục đích chỉ là vậy thôi à, nhưng mà, đợi cái cho đến cái món đồ của mình để mua á, nó quá là lâu, nên là nó có ưm, người ta up những cái khung giờ hết mà, nên là mình mình lướt, mình lướt để mình chờ tới cái sản phẩm đó rồi mình mới vô live mình coi. Thì khi mà cái sản phẩm đó ý là mình lướt một hồi cái nó cuốn quá, rồi có mấy cái review phim á bạn ơi, mình, kiểu, mình vui quá, tại vì, trời ơi, hông có cần phải coi phim, mình coi review thôi là mình hiểu được bộ phim rồi đúng rồi. Đó, cái xong rồi 3:00 sáng, khỏi ngủ luôn.
Đúng rồi. Ừm. Kỳ vậy ta? Rồi, xong. Đúng rồi. Trời ơi! Trời, quá muộn luôn, căng nha! Nghe bạn nói là mình thấy cũng hơi ừm, thật sự là cũng hơi hơi khó đó bạn ơi. Có nghĩa là ở đây 03:00 mới ngủ thì hông biết nha, là bình thường đi là bạn có đi học, đi làm gì và cần phải dậy dậy bao nhiêu giờ ta?
<laughs> Quá quá trễ luôn á bạn. Ừ. Có bạn ơi, mình, ờ, mình có công việc, mình có cửa hàng kinh doanh riêng á, nhưng mà thật ra là cửa hàng đó vẫn cần mình có mặt vào lúc 10:00 sáng nên là mà 10:00 bạn biết là mình thức dậy rất là uể oải luôn, mà tại vì 03:00 sáng mới ngủ, nó khác với cái việc mà hồi xưa mình ngủ lúc 11:00 đêm, 11:00 đêm mình ngủ mình dậy lúc 08:00 sáng rất khỏe luôn.
Hiểu. À. Đúng rồi. Ừm, hiểu nha, tại vì cái vấn đề ở đây là hồi xưa bạn ngủ 11:00 đó là cũng, gọi là, không quá sớm nhưng mà cũng đâu có muộn đâu, nói chung là vừa phải đó. Bây giờ thì ba giờ là cũng, ơ, hơi căng thiệt đó nha, tại vì 03:00 là, gọi là, qua cả nửa đêm luôn, đúng hông nào? Thế thì không biết đi là ừm, sao sao bạn? Ừm.
Đúng rồi bạn. Ừm. Mình thấy luôn á. Ờ, mình thấy là mình ngủ quá trễ luôn á bạn.
Hiểu, đó thì ở đây nè là bạn cũng nhận ra được cái điều đó rồi thì cũng rất là đáng khen đó. Nói chung là bạn cũng đi được 50% con đường rồi đó, chứ hông nào? Thì cái việc ở đây đó là bạn chỉ cần giải quyết 50% còn lại thôi. Ừm, thế thì nha, cho mình hỏi nha, là cái việc mà bạn muốn mua đồ đó là nó diễn ra gần đây hả bạn? Có nghĩa là cái việc mà, gọi là, coi quá nhiều đó.
Ừ. Yeah. Ờ. Ừm, thiệt ra là á hổng có diễn ra gần đây, tức là mình mua đồ là mình vẫn mua đồ. Tức là cái mục đích đầu tiên á là mình mình biết, ơ, bạn mình săn mấy cái đồ mình thích ở trên TikTok Shop nó rất là rẻ luôn, cái mình mình mới mình mới lên đó mình mua. Thì bình thường á là mình lúc đầu mình hên hên mình vô đúng cái khúc mà cái sản phẩm đó đang, ơ, được giảm giá thì mình mua luôn, xong mình thôi. Nhưng mà, ờ, khúc sau thì, ừm, xui là, ưm, cái khung giờ nó lên chưa có thì mình lướt, mình lướt. Mới đầu mình lướt mình cũng coi coi rồi chán chán nhưng mà, bị dính là dính mấy cái review phim á bạn, nó cứ hiện lên thôi, mình h coi được một cái là nó hiện phần 2. Trời ơi!
Vậy hả? Hiểu. Hay quá! Hiểu. <laughs> Rồi khỏi dứt luôn, đúng hông? Quá cuốn đi. Có nghĩa là cái việc mà, gọi là, từ ban đầu đó là bạn ý định là mua đồ, nhưng mà c đôi khi là có những cái ngày là bạn không có canh được, đúng hông? Cái tự nhiên là bị lướt qua cái khác, cái là cuốn vào cái khác luôn? À, khó dữ vậy ta!
Đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác rồi đó bạn.
Ừm, hiểu. Ừm, nếu mà nói như vậy thì cái việc mà cờ tới 3:00 bạn mới ngủ, lúc đó là bạn mới buồn ngủ, hay là lúc đó là bạn đã săn được rồi thì bạn mới đi ngủ vậy?
Ồ, thật ra là mình buồn ngủ trong lúc giữa chừng mình lướt nha, nhưng mà mình cứ nghĩ trong đầu là ôi thôi hết phần này thôi, hết phần này thôi, thế là mình cũng bỏ qua cái khúc mà cái sản phẩm mình cần mua luôn. Mình lướt như vậy đó, rồi tự dưng tới khúc mà 2:00 sáng thì mình trời ơi, vẫn chưa có buồn ngủ, chắc là lướt thêm đi rồi mỏi mắt rồi ngủ, cái hổng ngủ luôn.
À. Hiểu. Trời ơi, khó nha! Ừm, nói chung là tự dặn lòng như vậy thôi, đúng hông? Ừm thế thì
Đúng rồi á bạn!
Ừm hiểu nha, nhưng mà cái vấn đề, gọi là gọi là, mua đồ đi bạn, là nó, kiểu như là, chỉ có là TikTok Shop là mới có thôi, hay là sao ta? Hông biết là những cái sàn thương mại điện tử khác là có cái món đồ bạn yêu thích hông?
Ừm. Có, có, mình có sàn cam nhưng mà sàn cam thì nhiều khi mắc hơn cỡ 100.000, 80.000 gì đó. Thì thì thì thì thì mình tiết kiệm bạn, mình tiết kiệm mấy cái, ưm, cái nhỏ nhỏ vậy. <laughs>
Trời ơi! Hiểu. Ừm. Nhưng mà có nghĩa là những cái đồ mà bạn mua là phải coi rồi là livestream tới giờ mới tới, đúng hông? Chứ không phải là nó ở trong cái cửa hàng hả bạn?
Đúng rồi bạn ơi.
Ừm, khó dữ vậy ta! Ừm, thế thì ở đây đi không biết nha là ừm, thì khi mà bạn có có cái lịch rồi đó, thì bạn sẽ tới đúng cái giờ đó là bạn vô đó bạn coi, xong rồi bạn mua ngay lập tức luôn thì có được hông? Kiểu như canh giờ đi chứ đừng có lướt trước hay là lướt sau đó bạn, bạn thấy như vậy hợp lý hông?
Ừm, mình thấy vậy cũng hợp lý, nhưng mà có nhiều cái, kiểu, người ta bán hết nhanh quá người ta sẽ đẩy hàng lên sớm, hoặc là bán hết chậm quá người ta sẽ đẩy hàng xuống trễ hơn cái khung giờ của người ta á bạn.
Ừm. Hiểu, à, khó dữ vậy ta! Nói chung là x cũng rất là linh hoạt, đúng hông nào? Nhưng mà cho mình hỏi là cái việc mua đồ này là là nó có thật sự cần thiết cho, gọi là, hằng gọi là, công việc, cuộc sống hàng ngày của bạn hông?
Đúng rồi. Đúng rồi. Thiệt ra là nó cũng giống như là mình mua mình mua chất tẩy bồn cầu á bạn, hoặc là mua máy mua mua nước giặt giặt xả thì mình thấy, ừm, mấy loại đó dùng OK thì mình cứ săn, kiểu, mình săn một lúc combo 5-7 gói á bạn, ừm, thì nó bán combo trên đó nó bán rẻ hơn, còn ví dụ mua ở ngoài á thì tính ra là chia ra là nó mắc hơn cả 40.000-50.000 á.
Ờ. Ừm. Hiểu. Cũng mắc dữ nha! Ừm, thế thì thật sự là cũng đáng cân cân nhắc, đúng hông nè? Nhưng mà thật ra giờ đi nó rẻ hơn 40.000-50.000 như vậy đó, nhưng mà nó lại lấy đi nó mất cái thời gian ngủ của bạn luôn, thì nói thật là nó còn đắt hơn như vậy đó, bạn có thấy nó như vậy hông nè?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, bây giờ thì mình nhận ra rồi đó nên là mình mới hả, tìm xem là có lời khuyên nào để mình có thể hạn chế hông, tại vì thiệt sự luôn là nó ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của mình ngày hôm sau. Mà, kiểu, cái cơ thể của mình, cái năng lượng của mình nó không có để làm việc luôn á.
Đó. Hiểu nha, tại vì thật sự là như vậy mà bạn. Cái giấc ngủ nó cực kỳ quan trọng luôn, mà ở đây á là bạn đã lỡ mất cái, gọi là, thời gian vàng để mà có thể là có một cái giấc ngủ ngon rồi. Cho nên cái việc mà là ảnh hưởng công việc đó là một cái chuyện mà hoàn toàn bình thường thôi à. Nhưng mà bạn có biết thì bây giờ đi là bạn s ý là mình không có cấm là mua hàng, tại vì cái đấy việc đó là rất là cần thiết, nhưng mà, kiểu như, ở đây đi là sẽ hạn chế lại cái số lần săn sale và mua hàng như vậy. Có nghĩa là đợi một lúc là bạn bạn gom một những cái gọi là sao, có một cái danh sách những cái cần mua đó bạn. Là bạn gom lại một nùi luôn, rồi bạn mua một lần thôi chứ không đừng có ngày nào cũng săn là bạn thấy nó có hợp lý hơn hông?
Đúng rồi. Chính xác rồi. Ừm, mình thấy cũng hợp lý nha! Tại mình cứ, ơ, săn lẻ tẻ, lẻ tẻ á nhưng mà thật ra, có những cái, ơ cái bạn mà bán hàng á, bạn á trong cái phiên, ơ, livestream của bạn á là bạn sẽ có, ưm, gom tất cả những cái đó luôn. Mà thường á là mình, kiểu đúng rồi, thường là những cái ngày đó và chỉ vào những cái ngày mà đặc biệt giống như s đầu tháng, cuối tháng, giữa tháng, thì có thể là mình sẽ, ơ, theo dõi một cái bạn nào đó như trên trên trên TikTok, sau đó thì mình canh cái ngày bản live mình vô mình chốt một lần luôn.
Ừm. Vậy hả? Đúng rồi. Đó, làm như vậy nó sẽ hợp lý hơn nè. B Mà đặc biệt ở đây là, nếu mà bạn biết được cái thời gian mà, gọi là, người ta ng giảm giá hay là thời gian là là lên đơn hàng đó, thì nếu mà biết trước được như vậy á, thì bạn chỉ cần canh đúng cái giờ đó, bạn vô là bạn mua thôi. Chứ đừng có, gọi là, bị xao nhãng bởi cái việc là lướt sang những cái video khác th bởi vì chờ đợi đó bạn, thì bạn thấy như vậy hợp lý
Ừm, mình thấy hay đó. Ừm. Ừm, cái đó thì mình mình hổng toàn hoàn toàn chủ động được, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình sẽ cố gắng cải thiện cái vấn đề đó. Ừm.
Vậy hả? Ừm, hiểu. Ừm, nhưng mà ở đây nha thì là mình cũng thấy là bạn, gọi là, bị, ờ, hơi, gọi là, lướt qua cái việc review phim đó, thì nó cũng rất là cuốn và khó dứt ra, đúng hông nè? Thế thì ở đây đi là một phần là cái nội dung nó quá cuốn, thế thì không biết á là cái việc mà sử dụng điện thoại đi như, gọi là, trước khi ngủ đi ha, bây giờ á bạn sẽ cài đặt thành cái chế độ là màn hình trắng đen được, thì cho nó khiến cho cái điện thoại của bạn nó không còn, gọi là, hứng thú và hấp dẫn hơn xưa để, kiểu như, đừng thờ cục gạch vậy đó bạn. Nhưng mà bạn vẫn mua đồ được như bình thường thôi, nhưng mà cái việc, gọi là, coi hình ảnh nó không có cuốn bằng đó, thì bạn thấy là cái cách đó nó có ô kê hông ta?
Đúng rồi bạn ơi. Ừm. À. Ừm, cài đặt chấn trắng đen của bạn, ý bạn nói là cái hạn chế thời gian á hả, là kiểu, mình mình mình làm cho nó thành cái kiểu mà tiết kiệm dữ liệu, đúng hông?
Ừm, thật ra là có nghĩa là cái điện màn hình, đúng hông bạn? Nó có rất là nhiều màu sắc nè, bây giờ chỉnh cái, ơ, hiển thị, cái phần hiển thị thành là chỉ có hai màu trắng và đen thôi, ờ, nó như là cái điện thoại cục gạch vậy đó, nó khiến cho nó cái điện thoại nó bớt cuốn đi hơn hẳn luôn đó, thì bạn thấy cái cách đó ô kê hông?
À. À. Ừm. Ô kê á bạn. Tại biết sao hông? Đó là màn hình của mình bây giờ luôn. Ờ ...ờ, mình hổng phải là người con gái nhiều màu, mình một màu lắm, nên là, chỉ có trắng và đen thôi. Nên là mình nhưng mà thật ra là cái cách đó của bạn gợi ý cũng đúng. Tại vì mình bình thường là mình nếu mà mình không có mua đồ là mình ít nhìn vô điện thoại lắm, chỉ có khi mà mình phát, ơ, phát huy cái sự mà muốn mua đồ của mình á, mình mới lướt thôi. Chứ bình thường là phải ai mình hổng nhắn tin luôn á bạn, có người gọi mình nghe thôi á, hổng có thích nhắn tin.
A, sao? Ủa, vậy hả? <laughs> Ô, hay quá. Ra là Trời ơi! Ừm, ừm, hiểu nha, nói chung là cũng không sử dụng, gọi là, công nghệ quá nhiều, trừ cái việc mua hàng thôi, đúng hông nè? Ừm.
Đúng rồi, nhưng mà nó bị cái, giống như là, nó cứ về đêm á bạn ơi.
Hiểu. À, là có nghĩa là về đêm, là đôi khi là bạn hổng mua hàng, nhưng mà bạn cũng vào, gọi là, TikTok để mà bạn lướt luôn hay là làm sao ta?
Đúng rồi, nó trở thành một cái thói quen á bạn, nên là giờ mình muốn bỏ cái thói quen đó để mình mình mình muốn đi ngủ.
Khó nha. Ừm, hiểu. Thế thì bây giờ đi là không biết á, là cái việc mà xóa luôn cái ứng dụng đó, à, xóa luôn cái ứng dụng TikTok đó đi, chỉ khi nào mà bạn muốn mua hàng thì bạn mới tải lại thôi, thì bạn thấy cái cách đó là nó nó có giải quyết, gọi là, ngay lập tức cho cái vấn đề của bạn hông?
Ừm, mình cũng thấy cũng hay đó. Ừm, nhưng mà nếu mà bạn ừm, nếu mà mình thay vì mình hổng xóa, tại vì nếu mà mình tải lại mình cũng mất thời gian nhập mật khẩu á, do mình hông có cài vân tay của mình á, thì mình sẽ ái ngại, đúng hông? Thì cái đó là nó sẽ ô kê đó, mình mình mình thấy được á.
Đúng rồi. Đồng ý. Ừm, thì đó! Cái ở đây nha, là khi mà cái phần mà tải lại như vậy nó mất thời gian là một chuyện đó bạn. Thứ hai là như bạn nói cái phần đăng nhập đi, nó cũng rất là khó khăn, thành ra đôi khi á, đối với những cái quyết định mua hàng á, là đôi khi nha là bạn mua hàng, gọi là, quá trớn chẳng hạn, thì những cái việc đó nó cũng, gọi là, chập tắt luôn, cho bạn có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ là, à, bạn có thực sự muốn mua cái món đó hay không. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, hay ha! À, vậy hả? Ồ, vậy là mình phải tận dụng cái sự, gọi là, làm biếng của mình, để mình tận dụng cái thời gian đó để mình coi thử coi là mình có cần mua món đồ đó hông. Còn nếu mà hổng cần á, thì mình sẽ không lướt điện thoại và mình cũng đỡ tốn tiền.
<laughs> Đúng rồi. Ừm. Đồng ý! Nói chung là, gọi là, lợi cả đôi đường, đúng hông nà? Nhưng mà thật ra thì cái việc mà bây giờ hổng có xài điện thoại trước khi đi ngủ, nó cũng chán, đúng hông bạn? Thì thay vào đó đi, bạn có thể thay thế bằng một cái thói quen đơn giản thôi, có thể là ngồi thiền nè, nằm thiền, hoặc là đọc sách đó bạn, khiến cho, gọi là, cái việc đi vào giấc ngủ nó dễ dàng hơn đó thì bạn thấy vậy ô kê hông?
À, đúng. Đúng rồi. Ừm. Ừm. À, tại vì mình muốn hạn ý của bạn là sách nói, đúng hông?
Ừm. Sách nói nè hoặc là sách giấy cũng được, miễn sao là không phải là cái m có cái ánh sáng trực tiếp đó bạn. Ừm.
À. Ừm. Mình mình cũng là một người rất là thích đọc sách, thì, ờ, bình thường mình hay đọc sách giấy, nhưng mà chắc là mình sẽ thử sách nói để thử xem như thế nào nha. Trời ơi, cảm ơn bạn vì những cái lời khuyên hữu ích của bạn nha. Rất là cám ơn bạn vì đã dành thời gian cho mình. Chào bạn.
Hay quá! Ừm. Hông có gì đâu bạn. Bye bye.
Bye bye!